الحقيقة يعني عندي كده مشكلة وكنت يعني عايز نصايح منِّك عشان أعرف أَحلّها إزاي. آآ أوقات باخُش في جلسات، الجلسات دي بتكون يعني عمل طويل وعمل آآ يعني اللي هو عميق شوية آآ ز يعني لمشروع أنا شغّال عليه بقى لي فترة ولكن يعني ب باخُش في الجلسات دي وباقعُد بقى مع نَفْسي باكون قافل الأوضة ومجَهّز كل حاجة آآ للشُغل ولكن ما بقاش عارف أبدأ منين والّا مثلًا <tsk> آآ أنا المفروض يعني أهتم بأنهي جانب في المشروع، لإن طبعًا المشروع ده بيكون ليه جوانب كتير أوي وما أبقاش عارف أحُط الأولويات بتاعتي. تقدري تقولي لي كده إيه الحاجات اللي أنا ممكن يعني آآ أس يعني أعرفها أو آآ آخُدها منِّك عشان أقدر إن أنا أحُط الأولويات دي بطريقة يعني مُنظّمة وبطريقة منطقيّة بحيث إن هي توصّلني للهدف ما تأخّرنيش، وما أكونش مثلًا باعمل أولويات ما لهاش أي لازمة؟
إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. ام بُص، أنا فاهمة أكيد الموقِف اللي أنت فيه، فكرة التشَتُّت دي وإن أنت ما بتبقاش عارف تبدأ منين، الموضوع ده مُرهِق جدًا وأكيد بيضيَّع وقت كتير أوي في خلال يومك ومش بتنجز خالص. آآ بس أت عشان أساعدك أكتر كده خلّيني أسألك شوية حاجات، آآ مين عادَةً اللي بيحدّد الأولويات في ال في الشُغل عندك أو في الproject اللي أنت بتعمله؟ هل في حد فوقك مثلًا والّا أنت اللي بتحدّد الأولويات دي؟
الحقيقة هو أنا باشتغل مع يعني زي اللي هو م قائد ليّا أو يعني اللي هو ماسك الت الفريق بتاعنا كُلّه لإن إحنا مكوّنين من كذا حَد وهو اللي بيحُط لنا الألويات دي كل شهر، ولكن أنا آآ يعني بيكون فيها أريحيّة إن إحنا برضه آآ أنا و ممكن مثلًا أتفاوض مع القائد وأقول له آآ أنا شايف إن الأولوية دي ممكن تكون مش مهمّة أوي، فباضطر إن أنا كمان آآ يع أشارك في الموضوع أو إن أنا أقدر إن أنا آآ برضه أضبّط أولوياتي، فالموضوع بيكون مفتوح يعني الصراحة، آه، ولكن أنا ب
إمم. طيب، حلو أوي. إمم. طيب، حلو أوي. ماشي حلو، بس الفكرة دلوقتي إنه هو آآ يعني متقال آآ أو متحدّد فكرة إن كل واحد في الفريق هيعمل إيه وممكن أنتم تعدّلوا آآ في الموضوع لو أنتم شايفين إن ال إن أنتم محتاجين التعديل ده، صح كده؟
آه، ولكن هو برضه ساعات مثلًا آآ بيبقى عنده مشكلة إن هو مش عارف الأولويات فبيضطر إن هو يبعت لنا يقول لنا: "آآ طَب بُصّوا أنتم الحتّة دي آآ هتعملوها ولكن أنا مش عارف إيه اللي ممكن يكون آآ ك أولوية عن الحاجة التانية." لو إحنا مثلًا بنسمّم يعني بنصمّم مثلًا آآ زي عَمل فَنّي أو آآ design لحاجة معيّنة، آآ يو هو مثلًا ما عندوش خبرة في الحتّة دي، فيبتدي إن هو ي ي يعني يوزّع بقى ال
إمم. بيسيبها لتقديركم مثلًا.
آه، بالضبط، يقول لنا: "كل واحد شايف إن في حاجة مهمّة بالنسبة له أو أولوية يبتدي يتشتغل عليها." فبتحصل ساعتها بقى المشكلة إن إحنا ما بنبقاش عارفين إيه المهم اللي المفروض يخلص في التصميم وإيه اللي ممكن يستنّى يع
إمم. طبعًا. إمم، فاهماك حاسّة بيك كويس أوي. طيب هل أنت بقى أنت والت الفريق بتاعك يعني أيًا كان أنتم آآ 2، 3 أيًا كان عددكم قد إيه، هل بتعرَفوا تتّفقوا وتشوفوا مثلًا كل واحد إنه يلتزم بحاجة معيّنة وت وكل واحد يخلّصها فتكمّلوا ال المشروع ده والّا ما فيش برضه نوع من أنواع التواصُل ما بينكم يعني؟
الحقيقة بيكُون عندنا تناقُض عالي شوية، بالاقي مثلًا آآ ال زمايلي اللي معايا في ال في الفريق بيكُونوا شايفين حاجات أنا ممكن أكُون مش قادر أ يعني آآ الح الصورة بتاعتهم تكُون واضحة عندي أو أكُون فاهم أوي هُم ب يعني ليه شايفين الحاجات دي ممكن تكُون أولويّة ف وبيشكّكوني كمان في نَفْسي، يعني أنا لما باجي باقعُد مع نَفْسي أقول: "أنا شايف إن إن مثلًا التصميم من ناحية ال ال الرسم المبدئي في الأول أهَم من الألوان اللي إحنا هنستخدمها." فبالاقي إن هُم مثلًا ممكن يكُونوا يقولوا عكْس الكلام ده، فده بيبتدي يشكّك يعني المفاهيم بتاعتي، وبابتدي بقى أرجَع
إمم. إمم. وهل كلّهم بقى بيبقوا متّفقين على نفس ال ال الحِتّة دي وأنت الوحيد اللي بتبقى مختلِف مثلًا؟
لا، يعني بيكُونوا، آآ يعني كل واحد ليه طبعًا رأيه وبيكُون كل واحد مختلِف عن التاني آآ، فأنا باضطر بقى إن أنا أبتدي أدوّر أو أرجَع مثلًا أشوف في الكُتُب بقى وأبتدي إن أنا ممكن استعين بالإنترنت بحيث إن أنا آآ أتأكّد إيه ممكن تكُون الأولوية فعلًا آآ، على حسَب بقى آآ الرأي الصح اللي موجود على النت، فاهمة قصدي؟
إمم. إمم. طَب وبتحاول بقى تقنِعهم بالرأي ده بحيث إن كل واحد ياخد آآ مسار معيّن يمشِي فيه عشان يخلّصوا المشروع والّا برضه ما ما بتوصَلوش لنقطة تواصُل ونقطة تفاهُم في الآخِر؟
لأ الحقيقة أنا بابتدي أنا أشتغل على المشروع يعني وابتدي إن أنا أخُش في عمل عميق بقى، إن أنا يعني أحاول إن أنا أنجِز فيه عشان أورّيهم النتيجة وأورّيهم إن أنا كنت صح وده بيكون هدفي الأساسي يعني، بس بس أنا بس بالاقي إن أنا يعني ممكن أكُون آآ، أنا كنت المفروض أسمَعهم أو المفروض إن أنا يعني أدّي لهم فرصة بحيث بحيث إن أنا ما يبقاش كل حاجة أنا اللي باقرّرها وفي نفس الوقت ما يكونش لو هي مثلًا ما طلعتش هي الأولوية أو طلع إن إحنا المفروض كنا نشتغل على حاجة تانية بالضبط، هالبِس أنا بقى ويبقى عندي اللوم عليَّ أنا، بس.
طيب حلو. إمم. إمم. فهيتحط اللوم طبعًا عليك. إمم. إمم، فاهماك، فاهماك كويس أوي. طَب ليه ما حاولتوش مثلًا يعني أ أو تحاولوا حتى مش لازم تكونوا حا حاولتوا قبل كده إن أنتم آآ، تقرّروا مع ال ال ال القائد بتاعكم مثلًا أو المدير بتاعكم إنه لو في حاجات معيّنة أنت مش هتقدر تحدّد لنا فيها المهام بتاعتنا، آآ، فاحنا نتّفق فيها بس بشكل واضح، يعني اللي هو مثلًا يبقى حد ملتزِم طول الوقت في كل المشاريع اللي جايّة أو في كل التصميمات اللي جايّة مثلًا بالألوان، هو اللي يحدّد الألوان المناسبة للتصميم ده، حد تاني م مهتم أكتر بالتصميم ذات نّفْسه، حد تاني مهتم بتنفيذ التصميم على برامج معيّنة، يعني تحدّدوا مهمّة معيّنة لكل واحد آآ، طول الوقت ما تبقاش مثلًا أنت بتعمل مرّة هنا ألوان، مرّة هنا تصميم، مرّة تتّفقوا مع بعض على الحاجات كلّها، لأن ده بيشتّتكوا كلّكوا جدًا أنتك أنتم ك أنتم كده كلّكوا بتقعُدوا ت تضيّعوا وقت كتير في فكرة إن أنتم تتّفقوا على كل نقطة في المشروع
أيوه طبعًا أ
ف ف فحاولوا إن أنتم تعملوا الخطوات دي بحيث إن آآ الموضوع يبقى أريَح شوية في فكرة إنه لا أنا عارف خلاص، أنا كل مرّة في كل مشروع أنا هاعمل حاجة معيّنة، فهادخل أعملها وممكن يبقى في بقى إيه، يعني آراء ع منهم اللي هو مثلًا "طَب تعالَ ممكن تعدّل في الحِتّة الفلانية؟" ب مجرّد آراء، بس هو الرأي الأول والأخير ليك لو مديرك آآ س آآ ت يعني ساب لك حِتّة الاختيار في الموضوع، فاهمني؟
آه، فاهم قصدِك، آآ وحاسس فعلًا إن إحنا لو عملنا كده الموضوع فعلًا هيفرق، لإن هنبتدي إن إحنا نبقى مقسّمين بقى كل واحد يعني هياخُد إيه ولكن بيواجهنا برضه مشكلة في حتّة إن إحنا يعني ممكن نكون آآ الح الموعد النهائي أو الdeadline اللي إحنا المفروض نسلِّم فيه المشروع ده، آآ إحنا مش حاطّينه أولوية أصلًا وبنبتدي نحُط بقى حاجات تانية هايفة مثلًا كأولوية إن إحنا هناكُل إيه النهارده وإيه مثلًا الحاجات ال
إمم. إمم. آه، مشكلة كبيرة دي.
آه. <chuckles> فطبعًا ده بيسبِّب تأخير جامد أوي وممكن إن إحنا ما نسلِّمش المشروع في نَفْس الوقت اللي هم طالبينه منّه، فبنبتدي الصراحة يعني نستهبل شوية وأنا ب يعني باطاوعهم برضه وبابتدي إن أنا يعني اللي هو إيه، ما أركِّزش في ال في الشُغل بتاعي وابتدي أتشتِّت شوية.
إمم. إمم. إمم. لأ بُص، هو ما دام أنت كلِّمتني فأنت أكيد الموضوع مضايقك وأكيد الموضوع مش مش مناسب حتّى يعني نفسيًا بالنسبة لك إنه فكرة إنّك طول الوقت بتأجِّل حاجة أو في أولويات لحاجات أنت مأجّلها، فأنت متضايق ودي حاجة إيجابية فكرة إنّك عايز تصلّح ده. آآ هي ممكن إن زي ما قُلت لك تحاول إيه مثلًا ممكن إنه هل الأولويات دي مثلًا زي ما قُلت لك كده آآ عندك مثلًا مشروع و2 و3، مين اللي بيحُط فكرة الأولوية للمشروع، هل برضه أنت والّا مديرك، يعني ب الاختيار الأكتر لمين؟ عشان ما تحُطّش برضه الذنب على نَفْسك وتقول إن أنت ال أنت اللي مضيّع وقت وم م ممكن جدًا ما تبقاش أنت، يعني هو مديرك قرَّر إنه المشروع ده ما لوش أولوية دلوقتي أو مش مهم والdeadline بتاعه خلص وهو المفروض اللي هو اللي يشيل الذنب مش أنت خالص، ف فصحَّح لي الفكرة لو أنا فاهماها غلط.
الحقيقة في الحقيقة إحنا بنحُط ال يعني اللي هو آآ آآ الأولوية بتاعة المشاريع على حَسَب المواعيد النهائية اللي المفروض نسلِّمها فيها. لو مشروع مثلًا محتاج إن إحنا نسلِّمه بسرعة آآ والمعاد بتاعه قريّب ده بيكون له أولوية كبيرة أكتر من المشاريع التانية ولكن آآ بيحصل الصراحة إن إحنا آآ الدنيا بتبوظ وبييجي لنا تعليقات سيّئة من العُمَلا آآ لإن لإن برضه ممكن تلاقي مثلًا مشروع آآ يعني المفروض نسلِّمه في وقت قريّب ولكن هو سهل وممكن يخلص في وقت يعني بسيط آآ مش محتاج وقت كبير أوي. آه، ولكن لأ نبتدي نشتغل عليه ونبتدي إن إحنا نسلِّمه وننسى بقى المشروع الأهَم اللي هو ممكن يكون لسّه هيتسلِّم يعني بعديه مثلًا بكام يوم
إمم. إمم. فتأجِّلوه. إمم. تمام. بعد فترة بس هياخُد وقت أطول في مثلًا في التصميم والتنفيذ وكده.
بالضبط، فن نتلهي بقى في ال في المشروع اللي هو الصغير اللي هو ال بيخلص بسرعة وفي نَفْس الوقت هنسلِّمه قريّب عشان إحنا حاطّين الأولوية في الأول إن إحنا أصلًا نسلِّم المشاريع اللي هي على حَسَب ال المواعيد ال لأ، على حَسَب المواعيد النهائية بتاعتهم لو المشروع و آآ م موعده قريّب يبقى ده ليه الأولوية إن إحنا نشتغل عليه الأول. بس، ف فلما بيحصل حاجة زي كده ويبقى في مشروع أهَم، لإن هو المفروض هياخُد مجهود أكبر ووقت أكبر ب بنت يعني بنبقى مشغولين أكتر في مشاريع تانية هايفة أو ممكن تكون سهلة إن هي تخلص، فده بيأثّر على ال العملية كُلّها إن إحنا ما نقدرش نخلَّص ال العمل كُلّه يعني.
السهلة. إمم. إمم. إمم، إمم. فاهماك. فاهماك آه، طَب إيه رأيكم إنكم تحاولوا مثلًا كلكم تتفقوا على فكرة إنه آآ آآ أنتم عارفين مثلًا إن إن الموعد النهائي مثلًا بتاع الحاجة اللي ممكن تخلص بسرعة، لو خلصناها مثلًا في يومين هي مثلًا بعد 4 أيام وهي ممكن تخلص في يومين، ليه ما تستغلّوش اليومين التانيين في إن أنتم ت تخلّصوا شوية من اللي عليكم في المشروع اللي بعده؟ يعني لو لو هو في وقت سامح بأن أنتم تخلصوا أو مثلًا ت ت تقسّموا وقتكم بحيث إنه آآ النهاردة مثلًا هناخد 3 ساعات أو 4 ساعات في المشروع ده و وساعتين مثلًا في المشروع التاني، بحيث إن أنتم تكونوا شِلتوا شوية من كل حاجة آآ عبء فاهمني، يعني ت آآ، خلصتوا شوية وقت في كل حاجة بحيث إن أنتم لمّا تيجوا تخلّصوا كل مشروع لوحده، فأنتم already مخلصين منه حبّة كويسين، مش مش وحشين ما تبقوش إن أنتم مأجلينه خالص لحد آخر لحظة ف فتوصلوا لنقطة إن أنتم مش عارفين ت ت يعني تسلّموا المشروع في ميعاده.
آه، أنا فهمت قصدِك. أنتِ يعني بتتكلمي إن إحنا نبقى حاطين الاتنين كأولوية، ونشتغل الاتنين مع بعض ده هيساعد إن احنا لمّا نخلّص بقى المشروع اللي هو السهل ده، يكون مش قدامنا شغل كبير أوي عشان نخلص المشروع الكبير.
بمجرد إن أنتم تكمّلوا بس عليه، بالضبط.
أنا فعلًا الفكرة دي ما كانتش واضحة أوي بالنسبة لي، وما فكرتش فيها قبل كده يعني الحقيقة. فمتشكر جدًا إن أنتِ يعني فعلًا وريتيني أو حسّستيني إن أنا آآ ممكن يكون عندي حل بس أنا ما كُنتش واخد بالي منه، آآ فعلًا مُمتن جدًا للمساعدة دي وأشكرِك جدًا.
العفو على إيه، هتلاقيني موجودة لو في أي حاجة تانية، هتلاقيني موجودة عشانك على طول.